อืม แล้วแบบนี้มีเวลาว่างที่จะดูหนัง หรือว่าฟังเพลง หรือว่าทำกิจกรรมอื่น ๆ ไหมคะเนี่ย?
อา มีแน่นอนครับผม ก็ช่วงเวลาที่ผมว่าง ๆ หลังจากที่ทำงานเสร็จแล้ว ผมก็จะดูหนังฟังเพลง หรือว่าไปออกกำลังกาย พวกเตะบอล อะไรพวกนี้ครับคุณ House แล้วคุณ House ล่ะครับ อา ถ้าเกิดว่า ช่วงเวลาที่หลังจากพักผ่อน หลังจากเลิกงานนี่ คุณ House นี่ทำอะไรบ้างครับตรงนี้?
อืม ทาง House จะชอบดูหนังเป็นพิเศษเลยค่ะ พวกหนัง หรือว่าซีรีส์ หรือว่าละครต่าง ๆ ตรงนี้ ก็คือจะชอบมากเป็นพิเศษเลย ใช่ แต่ว่ามันจะมีหนังเรื่องหนึ่ง ใช่ ที่ทาง House รู้สึกว่า ชอบเป็นพิเศษ แล้วก็ชอบมาก ๆ เราดูตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็ก ๆ แล้วน่ะค่ะ มันจะเป็นเรื่อง Sherlock holmes ค่ะ ที่เป็นเวอร์ชันที่ Benedict cumberbatch แสดงอะค่ะ เรารู้สึกว่า เราหลงรักตัวละครที่เป็น Sherlock
อา ครับผม อ๋อ โอเค อา ครับ อ๋อ Benedict Cumberbatch
ใช่ ๆ ค่ะ มันจะเป็นเวอร์ชันของอังกฤษ
คุ้น ๆ มากเลย อา ครับ
ที่เขาแสดงเป็น Doctor Strange อะค่ะ
อ๋อ ผมรู้แล้ว อุ๊ย คนนี้เขาเก่งอยู่แล้วครับคุณ House เขาเคยเล่นเรื่องไอ้นี่ไง เรื่องที่เป็นเครื่อง Enigma ในสงครามโลกครั้งที่ 2 อะ คุณ House ดูไหม ถ้าเกิดว่าคุณ House ชอบ เอ่อ Dominic อะไรนะ ชื่อ Dominic อีก อีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ? Dominic Edidack อะไรสักอย่าง <laughs>
อืม ใช่ แล้ว ม ค่ะ Benedict cum <chuckles> ค่ะ จะบอกว่าหนังเรื่องนั้นที่คุณ Hat พูดอะ เรารู้สึกว่า โอ้โฮ มัน รู้สึกมันซับซ้อน มันต้องใช้สมอง เรา เราก็เลยไม่ค่อยได้ดู เราไม่ได้ดูเท่าไร เราดูไปครึ่งเรื่องแล้วเราก็ปิดไป
อา ครับ อ้าว ไม่ดูเท่าไรเหรอ? อุ๊ย ผม ผมแนะนำว่า คุณ คุณ House ต้องดูนะ เป็น ผลงานแบบชิ้นเอกของ Dominic เขาเลยนะ เล่นดีมาก ๆ เล่น โอ้โฮ แบบ ผมแบบตบมือให้เลยว่าแบบเขาเป็นคนที่เล่นหนังเรื่องนั้นได้ดีกว่า Doctor Strange อีก อืม
ใช่ แต่ว่าเราจะไปติดตามผลงานอื่นของเขามากกว่า อา ถ้าอย่างงั้นทางบ้านต้องไปดูแล้วแหละ คุณ Hat ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณเครื่องคณิตอะไรสักอย่าง ใช่ไหมคะ? เราจำได้ว่า เขาจะมีอยู่เรื่องหนึ่ง
ครับ ใช่ ใช่ครับผม อา ถ้าเกิดว่า คุณ House ศึกษาพวกประวัติศาสตร์สงครามโลกมา อันนี้เลย อันนี้คือจุดที่ทำให้อังกฤษชนะสงครามในสงครามโลกครั้งที่ 2 เลย ก็คือเครื่อง Enigma นั่นแหละครับ ถอดรหัส Nazi คือถอดรหัสพวกรหัสลับของพวกเยอรมันอะ เขาใช้ Enigma ในการมาถอดรหัสลับของพวกเยอรมัน แล้วก็ชนะสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ และเครื่อง Enigma เครื่องเนี้ย ก็แปรรูปเปลี่ยนมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เราใช้ในทุกวันนี้นั่นเอง
ที่เราไม่ได้ ดูเขา โอ้โฮ ค่ะ
มันคือต้นกำหนดของคอมพิวเตอร์ครับคุณ House อา เครื่อง Enigma
อ๋อ โอเคเลยค่ะ เดี๋ยว House กลับไปดูต่อดีกว่า
อา

ใช่ค่ะ มันเป็นซีรีส์ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่เรียนมัธยมแล้วอะค่ะ แล้วก็มีคนแนะนำมาเยอะมาก แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ดูสักทีหลาย ๆ เรื่อง เพราะว่าเหมือนว่า มัน เราไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่า แล้วจนวันหนึ่งน่าจะเป็นปีนี้แหละค่ะ เราเพิ่งย้อนกลับไปดูใหม่ แล้วก็เพิ่งจบซีซันแรกไป เรากำลังรอไล่ต่อไปเรื่อย ๆ น่ะค่ะ
อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ ครับผม อ๋อ ซีซีนแรก โอเค ใช่ ครับผม ก็ Prison Break จะสนุก 3 ซีซันเลยครับคุณ คุณเฮาส์ ผมแนะนำให้ดู 1 ถึง 3 เลย ส่วน 4 นี่มันเริ่มจะ มันเริ่มจะไม่ค่อยสนุกเท่าไรแล้ว
อ๋อ <laughs> ออกทะเลเหรอคะ?
มัน จริง ๆ มันไม่ออกทะเลหรอก มันเริ่มเป็นแบบมีแบบความเป็นการเมืองเข้ามามากขึ้น มันไม่ ดาร์ก เหมือน 1 ถึง 3 ครับคุณเฮาส์ ลองดูก่อนได้ อา
อืม
ประมาณนี้ <chuckles> แล้ว เอ่อ ถ้าเกิดว่า อา คุณฮาส์ก่อนครับ คุณเฮาส์จะถามผมว่า?
ได้เลยค่ะ อืม แล้ว ค่ะ อ๋อ ค่ะ จะถามว่า ทางคุณหมวกเองมีเรื่องอะไรแนะนำไหมคะ? แต่ว่าน่าจะแนะนำไปในส่วนของสงครามโลกแล้ว
อา ครับ อ่า ถ้าให้แนะนำ
ที่จะเป็นหนังแนวนั้น ใช่
ต้อง ต้องถามคุณเฮาส์ก่อนว่า คุณเฮาส์ชอบดูแนว แนวไหนอะ? ถ้าเกิดคุณเฮาส์ไม่ชอบดูสงคราม ผมแนะนำสงครามไปมันก็ดูยังไง ๆ อยู่นะ <laughs> เออ
อืม เหมือนว่าเราเคย ได้
เพราะว่าผมแนะนำได้หลาย หลายแนว ยกเว้นเรื่อง เรื่องความรัก เอ๊ย ยกเว้นเรื่องหนังแนว แนวรัก ๆ เออ
โอเค คุณแฮทเคยเจอหนังที่เป็นเหมือนน้องเขา เหมือนย้อนไปช่วงนาซีไหมคะ? ที่น้องเขาจะใส่เป็นแบบเด็กชายลายชุดพราง อะไรสักอย่างเนี้ยแหละค่ะ เรื่อง ถ้าแปลไทยจำไม่ได้แล้วค่ะ แต่ว่ามันเศร้ามาก ๆ เลยที่เขาเป็นเพื่อนกัน
อา ครับ เด็กชายลายชุดพราง
ใช่ แต่ว่าตอนจบเด็กชายคนนั้น ก็คือเหมือนโดนจับไปลมยาในห้องอะค่ะ ที่เป็นรวม ๆ ในช่วงสมัยนาซีน่ะค่ะ
โอ้โฮ อืม

ที่เคยดูมาเหรอคะ?
ใช่ครับ
อืม มัน มันก็มีหลากหลายมากเลยนะคะ เราดูหลายเรื่องจนเราจำแทบไม่ได้แล้ว แต่ที่ชอบที่สุดก็จะเป็นตัวละคร Sherlock Holmes ค่ะ เพราะว่าเขามีความฉลาด
อา ครับผม อ๋อ Dominic อา อา ครับผม
Benedict ค่ะ ใช่ค่ะ เขามีความเป็นแบบ เขาเหมือนว่าฉลาด ใช่ไหมคะ แล้วก็กล้าที่จะทำอะไรที่มัน
เออ Benedict อา ครับ อา ครับ
เขาเรียกว่านอกกรอบใช่ไหมคะ ทำอะไรที่มันนอกกรอบค่อนข้างมากเลยน่ะค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นต่อใคร แล้วก็ทำตามใจตัวเองโดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีทั้งหมดของเขาตรงนี้น่ะค่ะ ซึ่งเราก็ค่อนข้างชอบ แล้วตัวละครเขาบางเรื่องเขาเป็นตัวละครที่มันเทา ๆ มันไม่ใช่ทั้งฝั่งคนดีเกินไป หรือว่าเลวเกินไป ตรงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันคือคล้ายกับความเป็นจริงในโลกมนุษย์ของเรามากกว่า
อา ครับผม อา ครับ อา ครับผม อืม อ๋อ ครับผม อา ครับ อ๋อ อา ครับผม ก็คือเขาแบบไม่มีแบบว่า ใช้วิธีการที่แบบว่าเทา ๆ บ้างในการแบบได้ ได้ผลลัพธ์ อะไรประมาณนี้ ใช่ไหม ครับคุณ House อา
ใช่ ถูก ใช่ ใช่ค่ะ เราไม่ชอบตัวละครไหนที่เป็นคนดีเกินไป เราว่ามัน มันเหมือนตัว ลัว ตัวตนที่มันไม่มีจริงมากกว่า ถ้าตัวไหน ตัวละครที่มันเป็นแบบสีขาวล้วนขนาดนั้นน่ะค่ะ
อ๋อ ๆ ครับ สีขาวล้วน โอ้ ถ้าเป็นสีขาวล้วนผมนึกถึงเรื่อง ๆ หนึ่งเลย
ค่ะ
อ่า ไม่แน่ใจว่าคุณ House เคยดูไหม เรื่องที่ เอ่อ เวียร์ สุกลวัฒน์ เล่นกับ มายด์ 4EVE อะครับ หนังไทยอะที่เพิ่งแบบออกโรงไปอะ เออ แต่ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ Bangkok ใช่ คุณ House เคยดูแล้วเหรอ?
บาง Bangkok อะไรสักอย่างไหมคะ? เคยเห็นตัวอย่างค่ะ
อ๋อ ไม่เป็นไรครับ ถ้าว่าง ๆ คุณ House ลองดูได้ แล้วคุณ คำนิยามของคำว่าคนดี 100% เนี่ย มันอยู่ที่เรื่อง ๆ นี้เลย เวียร์ สุกุลวัฒน์ คุณ House กลับมาที่เรื่องเดิมคุณ House ก่อนก็ได้ครับ เมื่อ ส เมื่อสักครู่นี้ขอโทษทีที่ผมพาไปเรื่องอื่นเฉยเลย <chuckles>
ค่ะ <chuckles> โอ้โฮ <chuckles> ไม่เป็นไรเลยค่ะ
อา ครับ

บ้านเราเพิ่ง ฝนเพิ่งตกรอบเดียวเองค่ะเมื่อช่วงเย็น เราก็รู้สึกสดชื่นมาก ๆ เลย เพราะว่าก่อนหน้านี้น่ะค่ะ ฝนมันไม่ได้ตกมาหลายอาทิตย์มากเลย มันก็เลยรู้สึกร้อนเป็นพิเศษ แต่ว่าวันนี้ก็คือรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะ แล้วก็บวกกับการได้พักผ่อนนี่แหละ ใช่
อา ครับผม ใช่ ใช่ครับผม ใช่ครับผม ก็วันนี้ผมก็ตกพอดี ๆ เช่นกัน แต่เมื่อวานนี้ไม่ค่อยดีครับคุณ House เพราะว่าเมื่อวานนี้พายุเข้าฝนตกแรงมาก ๆ แล้วก็น้ำท่วม ที่ซ้ำร้ายคือไฟดับด้วยครับคุณ House อะฮะ โดนไปรอบหนึ่งครับ อา
อืม ค่ะ
อา ทีนี้
น้ำท่วมเลยเหรอคะ?
น้ำท่วมครับผม ผมจะอยู่ในโซนเมืองหลวงครับคุณ House เมื่อวานนี้ครับ อา
อ๋อ ที่เป็นข่าว โอเคเลยค่ะ ตอนนี้ลดยัง ลดลงแล้วหรือยังคะตอนนี้น้ำ?
อา ครับผม อา ในบางพื้นที่ลดลงแล้วครับผม แต่รู้สึกว่าพื้นที่ที่เป็นแบบพวกน้ำท่วมขัง ที่แบบว่าระบายช้า ๆ อะ น่าจะแบบมีท่วมอยู่บ้าง แต่ก็ระบายเรื่อย ๆ ครับผม อืม
ค่ะ
อา ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้
อืม แล้ววันนี้ทางคุณ
อะ คุณ House ก่อนครับ คุณ House จะถามว่า?
ค่ะ จะถามว่าทางคุณ Hat เองน่ะค่ะ วันนี้ได้หยุดพักผ่อนไหมคะ แล้วก็วันพรุ่งนี้จะหยุดอีกไหมเอ่ย?
อ่า คง ปกติแล้วผมเป็นคนที่ทำงานทุกวันเลยครับคุณ House คง ไม่ ไม่ได้หยุดเลยครับคุณ House แล้วคุณ House ล่ะครับ มีวันหยุดอะไรบ้างไหมครับตรงนี้?
ค่ะ เพิ่งได้หยุดวันเสาร์-อาทิตย์นี้นะคะ แต่ว่าพรุ่งนี้ก็คือทำงานปกติเหมือนเดิม แต่ว่าเห็นคนอื่นเขาหยุดวันพรุ่งนี้กันน่ะค่ะ ก็เลยสงสัยว่าทางคุณ Hat หยุดหรือเปล่า? เผื่อว่าอาจจะได้มีเวลาว่างดูหนัง หรือว่าทำอะไรเพิ่มเติม
อ้อ ครับ อ๋อ ครับ เป็น เป็นวันหยุดเนื่องจาก เนื่องจากอะไรเหรอครับวันหยุด? พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับ?
เป็น ใช่ค่ะ เป็นวันอะไรสักอย่าง
เป็นวันอะไรเหรอครับที่เป็นวันหยุด?

อา ใช่เลยครับผม แล้วเป็นเรื่องที่ผมคิดว่า Dominic เขาน่าจะแสดงที่สุดแล้ว เอ๊ย แสดงดีที่สุดเท่าที่ผมเคยดูหนังที่เขาเคยแสดงมาครับคุณเฮาส์ อา ประมาณนี้เลย
อืม อืม แล้วแบบนี้ทางคุณ Hat เคยได้ดูที่เป็น Sherlock Holmes ที่เขาแสดงไหมคะ? อันนี้เรารู้สึกว่าเราชอบ เราก็อยากให้ดูมากเลย เพราะว่าเขาเวลาที่เขาแสดง แล้ว ใช่ เรารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครนั้นจริง ๆ แล้วการพูดการสืบของเขาเนี่ย คือมันไหลลื่นหมดเลย เราชอบการพูดของเขาที่กลัวภาษาอังกฤษหมดเลย แล้วจนฟังไม่ทัน อย่างเงี้ย คือเรารู้สึกว่า เป็นตัวละครที่พิเศษดิน
อ๋อ Sherlock Holmes อา ครับ อา ครับผม อา ครับผม เดี๋ยวว่าจะไปลองดูเหมือนกัน จริง ๆ อะ ตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นหนังเก่าแล้ว ใช่ไหมครับ Sherlock Holmes?
ใช่ ๆ เก่าแล้วค่ะ ตั้งแต่ตอนเราเรียนมัธยมนู่น ก็ย้อนไปเป็น 10 ปีได้ค่ะ นานเหมือนกัน
อา ครับ ผมเห็นปกซีดีแล้วแหละ Sherlock Holmes แต่พอดีว่าผมไม่ได้เช่ามาดูครับผมในช่วงนั้น เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะไปหามาดูครับ <chuckles> พอดีว่าผมจะเป็นชอบหนังแนวสงคราม แนวสยองขวัญ อะไรประมาณนี้มากกว่า อา ครับ
อืม ใช่ค่ะ มันจะมี อ๋อ อันนี้ทางคุณ Hat เองมีเรื่องเล่า หรือว่าตัวละครที่ชอบเป็นพิเศษไหมคะ? พอจะแชร์ได้ไหมเอ่ย?
ตัวละคร ใช่ไหมครับผม ถ้าตัวละครที่ชอบเป็นพิเศษ โอ้โฮ ตัวละครเหรอ ผมนึกแป๊บหนึ่งนะ
ใช่ ใช่ค่ะ
น่าจะเป็นเรื่อง Overlord ครับผม คุณ House เคยดู Overlord ไหมครับ?
ได้เลยค่ะ เป็นอานิเมะเหรอคะ? <chuckles> เรารู้แต่อานิเมะ
อ่า เป็น เป็นหนัง หนังฝรั่งเกี่ยวกับสงครามโลกเช่นกัน
จำชื่อมันเหมือนชื่ออานิเมะ อ๋อ อันนี้เล่าได้ฟังได้ไหมคะ เราไม่รู้จักเลย?
แต่มัน มัน มันเป็นสงครามโลกที่เกี่ยวกับพวกชีวะวิททิ วิทยาครับผม ถ้างั้นผมถามคุณ House ใหม่ว่า คุณ House เคยดูพวกผีชีวะไหมครับ พวก Resident Evil?
อืม โอ้ แฟนคลับเลยค่ะ แฟนตัวยง ดูทุกภาค
อา มันเหมือนกับว่า เราเอาหนังสงครามอะมาผสมกับผีชีวะ หรือว่า Resident Evil มาเป็น Overlord ซึ่งตัวละครตัวเนี้ย ผม ใช่ ผมจำชื่อไม่ได้ว่า ค ใน ส ในตัว ในชื่อเรื่องอะเขาชื่ออะไร แต่เขาเป็นจ่า จ่าของทหารอะที่แบบว่าไปบุกในส่วนของ อ่า ฐานลับของนาซี ที่เป็นฐานที่เอาไว้ตั้งวิทยุสื่อสารของพวกเยอรมัน
Overlord ค่ะ จ่าทหารค่ะ
ก็คือขับเครื่องบินกันไปเนี่ยแหละ นั่งเครื่องบินกันไป แล้วก็ไปกระโดดร่ม แล้วก็ไปบุกที่สถานีวิทยุตรงนั้น ทีเนี้ยความเท่ของจ่าคนนี้ ก็คือ
ค่ะ ค่ะ